असल में आजकल, मेरे साथ हमेशा ये हो रहा है कि अपनी जो तुलना है, मैं दूसरों से ही करे जाती हूँ। कभी पढ़ाई के क्षेत्र में, कभी करियर के क्षेत्र में और कभी-कभी तो देखिए कुछ सामान्य-सी चीजें होती हैं जैसे कि कपड़े उनके मुझसे ज़्यादा अच्छे हैं, उनका मेकअप मुझसे ज़्यादा सही लग रहा है, कहीं न कहीं उन्होंने बहुत अच्छे-से अपने बाल बनाए हैं तो ये छोटी-छोटी चीजें भी है ना, मैं अ, तुलना करने लगती हूँ कि मुझसे ज़्यादा मतलब अच्छा है और या मुझसे खराब है। तो इस तुलनात्मक भाव से बाहर आना चाहती हूँ, अच्छा नहीं लगता है देखिए मुझे, किसी से अपनी तुलना करना, कहीं न कहीं बहुत परेशानी होती है और एक दुख-सा भी होता है। ऐसा लगता है कि हाँ, ये क्यों मैं कर रही हूँ? ऐसा तो मुझे नहीं करना चाहिए। तो ये एक स्थिति जो है ना मुझे काफ़ी ज़्यादा क खराब लगती है और मुझे लगता है कि शाय मुझे यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और मतलब एक सीख लेनी चाहिए इस चीज से कि नहीं, ये नहीं करते और सबका देखिए अपना-अपना जीवन है, अलग-अलग परिस्थितियाँ हैं कोई कुछ भी पहनता है अ, या फिर कोई कुछ भी पढ़ाई करता है, कुछ भी वो कर रहा है। मैं अपनी तुलना करती हूँ मेरी परिस्थितियाँ थोड़ी अलग होंगी। तो वो चीज मैं नहीं समझ पाती हूँ, मैं बस तुलना करने लग जाती हूँ और बराबरी का एक भाव आ जाता है मेरे अंदर कि नहीं, मुझे तो बराबरी करनी है। तो मैं क्या करूँ ऐसे में? बहुत समस्याएँ हो गईं हैं मुझे।
जी। बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल समझ पा रहा हूँ आपकी बात कहीं न कहीं अ, देखिए, अ, घबराने की बात नहीं है तुलना करना कोई अ, समस्या नहीं है। देखिए, कहीं न कहीं ये है जो वो प्राकृतिक ही है, स्वाभाविक है, हो जाती है घबराने की बात नहीं है, तो आप ज़्यादा टेंशन मत लो क और बिल्कुल ठीक भी हो जाएगी ये लेकिन देखिए मैं कुछ सुझाव दूँ या कुछ अ, सलाह दूँ इसके बारे में कि आप कैसे ठीक करो, मैं कुछ चीजें और जानना चाहूँगा कि अ, जैसे ये जानना चाहता हूँ कि आप सबसे ज़्यादा तुलना किस चीज़ में करते हो जब आप सामने वाले को देखते हो या उसकी करियर को देखते हो, उसके कपड़ों को देखते हो या उसके रहन-सहन को देखते हो, पर्सनैलिटी को देखते हो, एक उदाहरण के साथ बताइए जो आपको बहुत ही ज़्यादा तुलनात्मक इंसान लगता है उनको देख के उनकी कौन-सी कौन-सी चीज़ें आप
हुँ। हुँ। हुँ।
अ, से आप तुलना करते हो ख़ुद की, जी।
जी, अ, देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मान लीजिए मैं कहीं गई हूँ और वहाँ पर किसी ने ना मुझसे ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हैं तो बोलूँगी तो नहीं मैं, लेकिन हाँ मन ही मन मैं सोचती रहती हूँ कि काश! ये मेरे पास होता, काश! ये मैंने पहना होता तो कितना अच्छा लगता। अब भले ही मेरे कपड़े कितने भी अच्छे हों, हमेशा दूसरों का देख कर के थोड़ा-सा एक ललक होती है ना कि काश! ये मेरा होता, तो वो एक ललक मेरे अंदर है और मैं चाहती हूँ कि वो ख़त्म हो जाए, पर देखिए वो होती नहीं है हमेशा से बचपन में भी थी और अभी भी वही चीज़ें होने सी लग गई हैं। कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि देखिए मैं कुछ ग़लत कर रही हूँ या फिर ये ठीक नहीं है जो मैं करती हूँ, पर फिर भी समझ ही नहीं आता कि कैसे इस स्थिति से सुधरूँ, क्या ठीक करूँ, कैसे सब संभालूँ और बहुत सारी दिक्कतें भी हो जाती हैं। मुझे तो अच्छा भी नहीं लगता सच कहूँ तो मुझे काफ़ी ज़्यादा एक खराब सा लगता है ऐसा लगता है कि शायद मैं इस स्थिति से ना बाहर ना निकल पाऊँ और कहीं न कहीं हमेशा ऐसे ही मेरे अंदर एक जलन की भावना रहे, एक ऐसी परिस्थिति रहे जो मुझे हमेशा ऐसे ही परेशान करती रहे क्योंकि क्या होता है ना कि देखिए तुलना तक तो ठीक है पर जो मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ जाती है, वो कहीं न कहीं मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रह जाती है और जब मैं समझ नहीं पाती हूँ कि उससे कैसे मैं बाहर आऊँ, तो मैं चाहती हूँ कि इसमें आप मेरी थोड़ी मदद कीजिए ताकि मैं इस भावना से बाहर निकल सकूँ।
बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल, देखिए अ, समझ पा रहा हूँ आपकी बात कहीं न कहीं, आप बेहद परेशान हो इन सब चीज़ को लेकर और आप इनसे निकलना चाहता हो समझ सकता हूँ, देखिए मैं मदद करूँगा आपकी, लेकिन मैं ये पूछना चाहता था कि अ, मुझे ये बताइए कि ये जो अ, ये तुलना है, ये क्या ये सोशल मीडिया पे भी आप करते हो? वहाँ पे भी ऐसी ही फीलिंग आती है लोगों को देखकर?
जी ज़रूर, देखिए मैं सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा तुलनात्मक चीजें अ, हो जाती हैं मुझसे और उ वहाँ पर भी मैं तुलना करती हूँ, वहाँ पर तो देखिए माहौल और भी ज़्यादा मेरे लिए खराब हो जाता है। कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अ, शायद ये जो है ना, ये और भी मुझे देश-दुनिया की चीजें दिखाकर और जो मेरे दोस्त हैं कहीं न कहीं वो काफ़ी अच्छे शहर में गए हैं तो वहाँ की चीजें देखकर भी मुझे थोड़ा लालच लगता है, कि अ, मैं ऐसा कभी कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी?
हाँ।
तो ये भी एक समस्या है मुझे, कभी ना कभी समझ नहीं आता कि कैसे इन सारी चीज़ों को मैं ठीक करूँ? मैं बहुत परेशान-सी हो जाती हूँ और देखिए, खुद को कमतर समझना, खुद के बारे में नकारात्मक चीजें सोचना, ये सारी चीजें हो जाती हैं मैं आत्म-तुलना करने लगती हूँ, म जो कि काफ़ी गलत है। तो अपने बारे में ना ध्यान देकर दूसरों की सोचती हूँ, कहीं न कहीं दूसरे क्या कर रहे हैं, उन्होंने कैसे किया ये? इस चीज के बारे में सोचना, शायद मेरे लिए ना एक बड़ी मुश्किल खड़ा कर देता है। तो मैं अ, चाहती हूँ कि मैं इस चीज़ से ना, बाहर निकलूँ और कहीं न कहीं सोशल मीडिया पे जो मैं अपने आप की तुलना करती हूँ, कि वो बेहतर है, उसके बराबर मुझे बनना है। तो वो तो देखिए मैं नहीं बन सकती ना, मैं तो एक अलग ही मेरा इंसान्त है, मेरा व्यक्तित्व है।
हुँ। बिल्कुल।
ये चीज़ें मुझे समझ नहीं आती और उस वक़्त मैं काफ़ी दुखी भी हो जाती हूँ कि कोई अगर कहीं अच्छी जगह घूमने गया है, मेरा मित्र है या कोई भी है तो मुझे काफ़ी दुख होने लगता है। समझ नहीं आता कि कैसे क्या करूँ। तो आप ही मेरी इसमें कुछ सहायता कीजिए।
बिल्कुल, समझ पा रहा हूँ आपकी बातों को। कहीं न कहीं आप के व्यवहार में बदलाव आता है और बहुत अच्छा फ़ील भी नहीं करती और ये भावना कहीं न कहीं देखिए ठीक हो जाएगी। परेशान ना होइए। मुझे ये बताइए कि अ, आपने इसे रोकने की कोशिश की है? जैसे सोशल मीडिया डिलीट कर देना, नहीं देखना या कुछ चीज़ें नहीं करना तो क्या हुआ इसका? क्या इसके रिज़ल्ट्स रहें?
हुँ। उम, जी, मैंने इसको रोकने का तो बड़ा प्रयास किया है और कहीं न कहीं इसका जो परिणाम अगर मैं बात करूँ तो अ, कुछ नहीं ऐसा था कि सुबह डिलीट किया, शाम को फ़िर इनस्टॉल कर लिया। क्योंकि मन नहीं मानता है। मनोरंजन भी चाहिए और वो सारी चीज़ें देखकर दुखी भी हो जाती हूँ। और दुखी इस प्रकार से होती हूँ कि बहुत ज़्यादा मनोबल गिर जाता है। ऐसा लगता है कि शायद मैं कभी ना जा पाऊँ वहाँ पर और ऐसा महसूस करती हूँ कुछ आलोचनाएँ मिल जाती हैं कि अरे तुम कहाँ जा पाओगी इस तरह की चीज़ें। तो फ़िर वो थोड़ा और बुरा लगता है। कहीं न कहीं एक और ज़िद आ जाती है अंदर कि नहीं, अब तो करना ही है। अब देखिए भले उसमें कितने भी पैसे लगें मैं उसको उड़ा देती हूँ और वो चीज़ें करती हूँ जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो मतलब ये देखिए कहाँ से मैं अपने आप को इन सारी चीज़ों के लिए तैयार करूँ। मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें और कहीं न कहीं काफ़ी एक अजीब-सा भी लगता है कि मैं अपनी तुलना कर रही हूँ दूसरों से। तो क्या करूँ मैं आप ही मुझे कुछ बताएँ।
हाँ। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए अ, तुलना करते हो आप समझ पा रहा हूँ आपकी बात कहीं न कहीं। आप परेशान भी हो, लेकिन मुझे यह बताइए कि आपने तुलना की है तो क्या आपने खुद को बदलने की भी कोशिश की है? या कोई ऐसी भावनाएँ हैं जो आपका मूड भी चेंज हो जाता है कि अरे तुलना करके मेरी अ, जेलसी आ गई मेरे अंदर, गुस्सा आ रहा है या फिर मैं दुखी हो गई या फिर कुछ भी। या आप कोई एक्शनस लेते हो जैसे उसके पास वो ड्रेस है तो मेरे पास भी होना चाहिए, उससे बढ़िया होना चाहिए। चलो उससे बढ़िया ड्रेस लेते हैं या फिर उसके पास वो ग गाड़ी है, कुछ भी है तो आपने कोई स्टेप भी लेने की कोशिश की है। ये बताइए और साथ में मूड पर क्या प्रभाव पड़ता है इसका?
हुँ। हुँ, जी। हुँ। हुँ। देखिए मूड तो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है और एक दुख की भावना अंदर आ जाती है। कहीं न कहीं देखिए मैं तो अपने परिवार में कहती भी हूँ कि मुझे घूमने नहीं जाने दिया जाता मुझे, ये वो तो एक लड़ाई का भी माहौल हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ तो देखिए होता है ऐसा कि दूसरों का देख करके ना अ, किसी का भी देख करके अपना पैसा जो खर्च कर देती हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा मुझे थोड़ा-सा अजीब लगता है और पूरा कर देती हूँ दिक्कत ये है। और कहीं न कहीं मैं तो इतने ज़्यादा शॉप करती हूँ, इतने कपड़े खरीदती हूँ फिर भी मुझे ये तुलनात्मक भाव आता है अंदर से। तो अ, मतलब कैसे इसका ठीक करूँ, इसका कोई छुटकारा नहीं है क्या?
हाँ। हुँ, हुँ। बिल्कुल, है ना छुटकारा आप परेशान मत होइए, बिल्कुल ठीक हो जाएगा और देखिए अ, सबसे पहली बात आप खुद को ना दोष देना बिल्कुल ही बंद कर दो, देखिए तुलना करना ये सब ना हमारा जो है वो हम जानबूझकर नहीं करते हैं। ये एक प्राकृतिक रूप से हमारे ब्रेन में ही होता है कि हम दूसरों से तुलना करते हैं। क्योंकि हमारे जो ऐन्सेस्टर थे वो ही तुलना करते थे कि अरे ताकि वो खुद को सेफ रख सके, जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बताऊँ तो वो तुलना करते थे कि मैं ग्रुप में हूँ कि नहीं। तब वो ग्रुप में रहते थे तो वो सेफ रहते थे। तो ऐसे करके ना मैं ग्रुप में कहाँ खड़ा हूँ, अरे मेरा ग्रुप उतना दूर चला गया तो ऐसे फ़ील करके ना उनको सेफ होता था तो तो तुलना दिमाग का ना तरीका है अपनी जगह समझाने का, तो तुलना करना कोई वो नहीं है तो दोष देना बंद करो आप खुद को। और देखिए तुलना, ये भावनाएँ कैसे आ गई है, अब ये भावनाएँ यहाँ तक ठीक ठीक थी सेफटी तक कि सेफ हूँ कि नहीं। जब ये अ, ये सब कम्पेयर में हो जाए ना तब जैसे कि बचपन में ही हमारे माता-पिता ही ये सब चीज़ें सिखा देते हैं। मार्क्स क इसके मार्क्स इतने आए, इसके मार्क्स इतने आए तो ये तुलना करने वाली भावना हमारे माता-पिता का होता है और ये हमें सिखाते हैं रैंक कितना आया। अ, उसके जैसे बनो, शर्मा जी के बेटे जैसे बनो। ये बहुत ही फेमस वो है। तो ऐसे होता है ना तो ये सब चीजें सिखा देते हैं बचपन से ही धीरे-धीरे दिमाग को ना आदत हो जाती है कम्पेयर करने की और हम खुद ब खुद उसके बाद ना कम्पेयर करने लगते हैं। और देखिए सोशल मीडिया जो आज के समय में है वो कहीं न कहीं हमारे तुलना करने की भावना को
हुँ। हुँ, हुँ। उम, जी। उम, जी। हुँ। हुँ, हुँ। उम, जी। हुँ। हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ।
10 एक्स कर दिया है। ऑल्मोस्ट हर इंसान जिसके पास जो सोशल मीडिया इस्तेमाल करता है, उस पे टाइम व्यतीत करता है। अ, खासकर ये सब में जो उम, बेसिक नॉर्मल युज़र्स होंगे, मैं उनकी नहीं बात कर
उहुँ। जी।
बिज़नेसिज़ की नहीं बात कर रहा तो वो हर इंसान खुद को कहीं न कहीं कंपेयर करता है एक चाह रखता है या तो इंस्पिरेशन देता है या तो जेल जेलस होता है या तो ख़ुशी मिलती है या जो भी हो, सक्सेस मिले ...तो उसे कहीं ना देख के कंपेयर करता है वो कंपेयर भी करता है तो देखिए कंपेयर भी करो तो उसमें भी बहुत चीज़ें हैं, हो सकता है आप उससे इंस्पायर हो जाओ तो आप बढ़िया है फ़िर। अब जेलसी हो रही है तब तो दिक्कत है, तब तो आपकी मूड की स मूड की तो बैंड बज जाएगी, अब तो कभी दुख हो रहा हो आप, कभी गुस्सा आ रहा है, ये सब चीज़ें होंगी। तो कई लोग इससे सक्सेस भी हो जाते हैं कि अरे ये ऐसे कर रहा है, मैं भी करूँगा, मेहनत करते हैं। कई लोगों को तो ये सब चीज़ें हैं, ये देखी जाती है वहाँ सिर्फ खुशी होती है, लोगों की सक्सेस होती है, उसके पीछे की ज़िंदगी नहीं होती है कि कैसे वो वहाँ तक पहुँचे, नहीं पहुँचे। तो वो बस सामने की वो स्पॉटलाइट होती है। तो ये सब चीज़ें वहाँ कहीं न कहीं होती हैं। देखिए कई बार तुलना हम इसलिए भी करते हैं कि हमारी क कभी-कभी सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होती है, तो इस वजह से भी तुलना हो जाता है। देखिए इसको अ, कंपैरिज़न को ना आप जो करते हो ना उसको स समझिए कि एक दिमाग का सिग्नल है, ऐसा सोच समझने लगेंगे ना, ये सच नहीं है, मैं कंपेयर कर रहा हूँ। मैं जो हूँ, वही हूँ।
हुँ। हुँ। हुँ हुँ। हुँ। जी। हुँ। हुँ। हुँ, जी। हुँ।
तो, कर सकते हो तो मेरी यही सलाह रहेगी इतने समय में। जी।
हुँ। जी, धन्यवाद आपका सुझाव देने के लिए।
जी, आपका भी धन्यवाद। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके।